Para sa'kin ano, kung ano yung gusto mo lalo na tungkol yan sa karera, panindigan mo. Sabi ko naman nung time na hindi naman na to tungkol sa ano, eh, love life or ano, di ba, hindi naman to makakasama sa'kin kasi, di ba, yung vision ko para naman to sa future sa karera. So, di ba, mas gusto ko pang mag-chase ng dreams ko kaysa sa kaysa ng tao tapos ito dream ko naman 'to. Tas wala pa kasing naka-work from home dito sa'min nung time na yun, eh, yung sa lugar namin walang gano'n. So parang sa isip nila parang stambay yan o ganyan, oo nasa isip nila na baka ano ba yan, scam? Mga gano'n, yung parang, "Ah, hindi ba yan totoo babayaran ka ba?" Dumating pa sa point na, di ba, na-hire na ako ganyan, ta's parang may isang tanong na, "Babayaran ka ba niyan, mayro'n ka ba talagang suweldo?" Mga gano'n. Sabi ko, "Oo naman."
Hmm. Tama. Ah. Kaya siguro hindi pa nila choice, yung choice mo. <laughs> Okey. <laughs> Hindi mo talaga mawawala yung pagdududa 'no? Kasi wala pang parang ebidensya o pruweba ganyan.
Oo. Oo, yun talaga yun kaya sabi ko nan siguro, ah, ang maganda do'n nakilala ko din yung mga tao sa paligid ko, tapos ang magan tas maganda lang, tingnan mo talaga yung bright side of things na yun. Mayro'n lang talaga silang gustong ipaintindi sayo pero yung process lang siguro ng pagpapaintindi sa'yo parang para sa'kin masyado hindi siya gano'n ka-gentle kasi minsan. Sabi na, "Uy ano parang gusto mo ng ano, eh, magsarili, eh, na ganyan, yung gusto mo ng mag-isip, ah, mag ano, mag gusto no mo ba na ganyan ba yung parang mag-iiba ka na ba ng bahay." Mga ganyan. Parang medyo iba na siya pero ang maganda ka Negative siya, oo pero para sa'kin gusto ko lang maging independent ta's nakilala ko din na yung isa ding isang bestfriend ko ano siya, siya talaga yung nando'n para sa'kin ta's pinu-push niya ako na, "Uy kaya mo yan, alam ko na mag magagawa mo rin yan." At dahil dun na nando'n siya para sa'kin all the time dumating din sa point na nakuha ko rin yung inaasam ko.
Ayun. <laughs> Oo, hanggang naging negative sa side nila.